อืม ด้วยความที่เข้า เข้าใจเลยค่ะ ที่ได้ เป็น เงินเป็นอาทิตย์ แต่ว่าถ้าเกิดว่า เอ่อ เราค่อย ๆ สะสมไปนะคะ อย่างน้อยจากที่คุณไม่เคยเก็บเงินออมได้เลย ถ้าเกิดว่าในเดือนแรกเนี่ย คุณอาจจะเก็บได้สัก 900 1,000 บาท ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมาก ๆ เลยนะคะ ด้วยความที่แบ่งเป็นสัดส่วน 10% ของ 3,000 บาท ก็คือ 300 บาท อย่างน้อยเนี่ยคุณก็ยังรู้ว่า "เฮ้ย ฉันก็สามารถที่ จะทำเป็นเงินออมไปได้นะ" คือการเก็บเล็กผสมน้อยเงินออมเนี่ย อยากจะให้ทำอย่างต่อเนื่องมากกว่าที่จะเก็บตู้มเดียวก้อนเดียว 10,000 บาทเลยเนี่ย คือถ้าเกิดว่าคุณทำได้เนี่ย แน่นอนเป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ ค่ะ แต่ว่าถ้าอยากจะเริ่มการมีวินัย ก็อยากจะให้ อ่า ค่อย ๆ ปรับค่อย ๆ เปลี่ยนไปทีละเล็กทีละน้อย ความต่อเนื่องความสะสม สะสมไปอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าที่จะเก็บเงินก้อนใหญ่ทีเดียวตั้งแต่ครั้งแรกนะคะ อยากจะให้ลองพิจารณาดูค่ะ
ค่ะ อืม ค่ะ อืม มัน จริง ๆ ก็น่าสนใจนะคะ พอคุณพูดว่า "เออ จริง ๆ อะ ถึงแม้มันจะได้แค่ 900 หรือ 1,000 ต่อเดือนไม่ ไม่เท่ากับ 10,000 ที่เรา แพลน ไว้อะ แต่มันก็ยังดีกว่า 0 บาท" เนาะ ที่ตอนนี้ เราไม่มีเลย เออ แล้วพอมันรวม ๆ 12 เดือน เออ มันก็เป็น หมื่น อยู่ อะไรอย่างเงี้ย อือ
ค่ะ ค่ะ อา ใช่ค่ะ ใช่เลยค่ะ มันก็เยอะนะคะ ใช่ ค่ะ ก็อยากจะให้ เอ่อ ปรับวิธี คิดนะคะ ก็คือค่อย ๆ เอ่อ ปรับ อ่า เขาเรียกว่าออมเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยเท่าที่เราทำได้อะค่ะ ไม่จำเป็นต้องฝืน แล้วก็ทำแบบตู้ม ใหญ่ทีเดียว ก็ถ้าเกิดว่าทำ อย่างต่อเนื่อง เชื่อได้เลยค่ะว่าไม่ช้าคุณก็จะค่อย ๆ มีเงินเก็บอย่างที่คุณต้องการเลยนะคะ แล้วก็ อ่า ขอแนะนำต่อนะคะว่าอยากจะให้ทบทวนรายจ่ายประจำ แล้วก็ อ่า แยกค่าใช้จ่ายคงที่กับผันแปรนะคะ ผันแปรเนี่ยแน่นอนแหละ การช็อปปิงของคุณเนี่ยอยู่ในนี้แน่นอน เวลาที่คุณจะช็อปปิงเนี่ยค่ะ เข้าใจได้เลย ค่ะว่าคุณก็กดใส่ตะกร้า ใช่ไหมคะ แต่ว่าอยากจะให้คุณ อ่า ให้มันอยู่ในตะกร้าสักพักหนึ่งนะคะ เป็นจำนวน อ่า 1-2 วันนะคะ ก่อนที่คุณจะกดจ่ายตังค์ เพื่อที่คุณจะได้ถามตัวเองว่า "สิ่งนี้เนี่ยฉันต้องการมันจริง ๆ หรือเปล่า?" เพราะถ้าเกิดว่าผ่านไป 2 วันแล้ว แล้วคุณคิดว่า "เฮ้ย บนโต๊ะฉันก็มี cushion นี่นา ไม่เห็นจำเป็นต้องซื้อใหม่ก็ได้ เดี๋ยวเดือนหน้า เดี๋ยวมันก็ลดใหม่นะ" อะไรแบบเนี้ยค่ะ คุณจะได้ไม่ต้องซื้อไปในสิ่งที่เดี๋ยวพอคุณซื้อไปแล้วอาจจะเสียใจทีหลังที่ "กดไปทำไมนะ? จ่ายเงินทำไมนะ?" อะไรแบบเนี้ยค่ะ แบบนี้พอจะได้ไหมคะ?
อ้อ ค่ะ ค่ะ <chuckles>